Olha, eu estou um pouco preocupada, e eu queria saber de você, assim, se você tem alguma alguma ideia, alguma sugestão, algum conselho sobre como conciliar hobbies com rotina de trabalho, sabe, porque, assim, sim, eu vou te contar. Eu aos 40 anos descobri que eu adorava tocar violão, uma coisa que eu nunca na vida tive tempo. E e eu e aí, eu estou super atolada, também, com a rotina de trabalho, né, mas ainda bem que eu trabalho de casa, então me facilita um pouco.
Claro, me fala um pouco mais sobre isso. Uau, que legal. <chuckles> <laughs> Sim.
E tocar violão, realmente, sempre foi um desejo muito grande dentro de mim, porque eu amo música, mas, assim, eu tenho uma voz horrorosa para cantar, as pessoas falam: "Ai, você tem uma voz bonita", eu falo: "Gente, mas não para cantar", porque eu para cantar sou a pior pessoa, eu não tenho entonação, eu sou horrorosa. <chuckles> Aí, eu comecei a buscar algum jeito de trazer essa vontade, esse desejo, essa paixão pela música de algum jeito, então eu comecei, ali, a colocar como um hobby, as aulas de violão, que eu me apaixonei mesmo, amei, mas eu também trabalho e além de trabalhar, eu sou mãe de 2 crianças, eu cuido de casa, então acabou ficando muito apertado e então, assim, eu acho que o meu minha maior queixa, assim, eu posso falar como queixa, mas nem sei se é uma queixa, é uma questão, é conciliar esses hobby esse meu hobby de tocar violão, que eu estou amando, estou super apaixonada por essa, sabe, por por essa nova vocação, aí, e também com a rotina de trabalho, porque e eu tenho me envolvido muito com trabalho e pensado pouco em algo que me deixe feliz.
Uhum. <laughs> Sei. Uau! Uhum. Ah. Uhum. Sem problema. <chuckles> Uhum. Uhum, entendo, Assim, consili considerando tudo, assim, seu trabalho, sua rotina com seus filhos em casa, sua família, quantas horas, assim, na semana você acha, assim, que você tem livre?
Então, é difícil pensar nisso, porque, assim, a o meu trabalho é muito dinâmico. Então, às vezes, eu começo às 8h, e termino às 17h, e, às vezes, eu começo às 9. Mas, como tem uma flexibilidade no trabalho, eu acho que tem uma oportunidade aí de de repente, tipo assim, entre Porque eu eu geralmente deixo o meu filho, a o ônibus pega ele na porta de casa, né.
Uhum. Sim. Entendi.
Né, às 8h. E geralmente eu só começo a trabalhar às 9, né. Porque é o meu tempo ali de tomar café da manhã, de pensar na vida, de falar com a minha mãe que tá no Brasil e tal.
Uhum. Uhum, claro.
E e eu acho que esse seria um bom momento pra que eu me eh, porque, assim, eu não preciso falar 1, hora com a minha mãe todo dia, sabe. Tá tudo bem. <laughs> É, a gente, às vezes, não tem nem muito assunto, é só pra gente ver uma a outra mesmo, então não precisaria. <chuckles> É, que isso, só vou para pedir a bênção, perguntar se está tudo bem, então. Mas eu acho que esse momento, eh, eu eu acho que eu não, realmente, de verdade, assim, eu não preciso de 1, hora de café da manhã, então talvez fosse ali uma oportunidade. Mas aí eu começo a trabalhar das 9, até às 3, porque o ônibus volta com meu filho às 3 e meia, em casa. Mas, quando o ônibus volta com meu filho, eu tenho que estar lá pra buscar meu filho, porque ele só tem 5, anos, né, então ele não pode vir sozinho. Então, aí, uma vez que meus meus filhos estão em casa, minha filha também chega do high school nesse horário, aí eu já não consigo mais fazer nada. Então, eu digo, eu eu diria, assim, eu tenho uma um um tempo bom, mas não tão bom aproveitável, porque geralmente, o tempo que as crianças estão na escola é o tempo que eu estou trabalhando, depois é o tempo dedicado a eles e que eu não dedico às minhas vontades, entende?
<laughs> Sim. <laughs> Só para pedir bênção. <laughs> Uhum, claro. Uhum, sim. Uhum. Entendo. Sim. Uhum. Claro. Talvez, assim, por exemplo, eu sei que tocar violão é um hobby que, na verdade, você faz sozinha, mas você já pensou em, talvez, compartilhar esse hobby com eles? Como um tempo de qualidade, alguma coisa assim? Por exemplo, talvez você não cante ainda, mas tenho certeza que depois de você já estiver bem melhor no violão, seu ouvido já vai estar treinado e afinadíssimo pra você poder usar a voz. <chuckles> Mas, assim, e se a sua filha cantasse enquanto você tocasse? Ou o seu filho também. Ou então, assim, por exemplo, como seu filho, eh, tem só 5, anos, então: "Hoje a mamãe vai fazer uma apresentação pra você." Que já é uma forma de você se conectar com ele também, que tal?
Olha, não pensei nisso. Uhum. Uhum. Olha, que coisa interessante. Você trouxe uma coisa muito legal, porque, assim, apesar de eu não não me sentir boa, ah, como em em nenhuma das artes da música, eu sempre gostei muito de música mesmo. E a minha filha não é não é tanto, mas o meu filho de 5 anos ama música. Então até pa eu vou te falar até um exemplo, ele é super hiperativo, ele não para um minuto, como qualquer, acho que como qualquer ou a maioria das crianças de 5 anos. <laughs>
Sim. Uhum. Hã. <laughs> Sim. Criança saudável é assim mesmo. <laughs>
Mas tem uma coisa que ele ama mu muito, a música. Então, por exemplo, pra mim não é um problema fazer uma viagem longa, desde que a gente escute muita música, porque ele gosta de música, ele ele curte, ele ele faz ali o a a a mesmo que ele não saiba a letra, ele tá sempre, tipo, hum, hum, hum, sabe. Então ele ele tem um prazer pela música como eu sempre tive desde criança, assim, ele gosta de música. Então, de repente, envolvê-los um pouco mais, né, nesse nesse universo, coisa que eu nunca tinha pensado, por isso que é bom conversar com quem com quem tá de fora, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que ele adoraria fazer isso, eu acho que seria um exercício maravilhoso, familiar, assim, juntos, né, eh
Uhum. Uhum. Olha, que bacana, que legal. Hum. <laughs> <laughs> É. Claro. Porque muitas pessoas, às vezes, o problema é que ok, ah, principalmente muitos pais: "Ok, eu trabalho, meus filhos estão na escola, e a gente tem que ter um tempo de qualidade juntos" e claro isso é fundamental, não só importante como fundamental. Mas só que, muitas vezes, nós acabamos, assim, nos anulando pra poder passar um tempo legal com os filhos, mas muitas vezes pode ser algo que a gente algo que a gente concilia pra colocar, ok, também os meus e como se diz? Os meus interesses, o que eu gosto também eu posso compartilhar e talvez seja algo em comum. E aí é onde muitas vezes um tempo de qualidade se torna também um tempo onde você relaxa, um tempo onde você tem o seu hobby, assim, e aquele objetivo do dia sendo, assim, aquele, check mark, né.
Uhum. Verdade. Sim. <clicks tongue> É. Atingido, né. <laughs> É verdade. Olha que coisa, muito legal mesmo, porque você você você realmente me trouxe um ponto que eu não tinha pensado. Porque eu entendo, eh, que o meu filho gosta muito de música, a minha filha começou a estudar piano esses dias e tá, assim, super inteirada, tá amando. É, foi foi super legal mesmo, porque eu tinha um teclado em casa que minha mãe veio me visitar a minha mãe é uma senhorinha de 70 anos, mas ela veio me visitar e falou assim: "Compra o teclado pra mim, porque eu quero levar para o Brasil". <laughs> Só que ela não levou, e esse teclado ficou aqui. Aí esses dias eu só coloquei esse teclado na mesa e falei assim para o meu filho, falei "Ó, toca", aí a minha filha, ela ela se animou tanto, ela começou a tocar e ela começou a tirar umas notas, eu falei "Meu Deus, querida, você tá arrasando demais!" assim, sabe, pra, pelo menos pra para o que eu conhecia como referência, porque na minha época era no papel, né, então demorava mais pra aprender. Como ela tem o telefone, ela coloca, vai e eu vi Isso! É, exatamente. Eh, então ela ela começou a pegar muito rápido, e aí eu falei assim: "Gente, eu acho que eu devia ter incentivado até antes", né. E e o e e casa muito com o que você estava falando, assim, da gente colocar isso junto, né, esse desejo, essa vontade, ma ninguém precisa aqui ser profissional, se se tornar um músico, mas talvez seja um momento familiar. Olha, que bom falar com você, porque eu pensei nisso pensei agora falando com você, uma banda familiar de repente pode funcionar super bem e, eh, principalmente pelo fato da gente tá interagindo, da gente tá junto, da gente tá passando esse tempo juntos, né, ninguém vai tá no telefone, ninguém vai tá no tablet, a gente vai tá realmente, eh, interagindo.
<chuckles> Atingido, essa é a palavra. <chuckles> Olha, que lindo. Que legal. Sei. Hã. Uau, uau! Que legal. <chuckles> Hã. Sim. Uau. <chuckles> <chuckles> Sim. Uhum. Tem muito aplicativo que ensina e tudo, né. Vídeo no YouTube. Uhum. Claro. <chuckles> Uma banda familiar. <laughs> É. Claro, e ass Isso. E assim, olha, que que eu percebo? Por exemplo, como é um hobby pra você, o hobby geralmente ele não tem, assim, como se diz, um prazo, um objetivo, assim, firme no final, que é uma meta. Não, o hobby é uma coisa que a gente exato. É algo que a gente relaxa. Tem gente que o hobby é montar, eh, quebra-cabeça, fazer crochê, toma o tempo que for, mas, assim, por exemplo, como seus filhos, nesse caso sua filha tá interessada no teclado, no piano, seu filho gosta de música também e a sua mãe foi a pessoa que deu a ideia do teclado, que tal, por exemplo, você pode falar assim: "Meus filhos, e se a gente estudar, ensaiar pra quando a sua vó vier, a gente fazer uma apresentação pra receber com todo amor e carinho". <laughs>
Uhum. É flexível, né. Uhum. Verdade. Uhum. Olha, que ideia genial. Ah, a minha mãe vai amar muito. Primeiro que a minha mãe adora visitar os netos, são os queridinhos dela, então ela não vem sempre, então geralmente quando ela vem é por 2, 3 meses. Mas, assim, a intenção de comprar o teclado é pela paixão que a minha mãe que mesmo sem saber tocar, ela sempre achou muito bonito, então eu tenho certeza que se ela ver os netos, ou a minha filha, ou o meu filho tocando, ou se interagindo, isso vai fazer ela muito feliz, assim. Eu nem tinha pensado nisso também. <laughs> Por isso que é bom a gente conversar, né.
Claro. Ah, que legal. Uhum. Uau. Sim. Claro. <chuckles> Eu acho que ela vai até falar: "Gente, esse teclado não foi nem pra mim". <laughs>
<laughs> Mas você sabe que acabou não sendo? Porque a mala dela estava muito cheia, ela estava levando 3 malas já para o Brasil, né. Ela falou assim: "Não, eu já tô co eu já tenho muita coisa, vamos deixar o teclado aqui se um dia as crianças se interessarem", e acabou acontecendo realmente isso. E eu acho que pra ela vai ser uma a vai ser um momento muito feliz, assim, de ver que de fato a gente tá usando, que a gente pode juntos ter um momento ju a né, familiar ali, ne ne né nes nesse nessa atmosfera, nesse universo. Então o que você falou faz todo sentido mesmo, é muito legal e eu acho que eu vou ter que praticar isso aí com ma com as minhas crianças, um pouquinho mais tempo, porque ela só vem no meio do ano, de repente quando ela ver, ela vai ficar super surpreendida e feliz, né. <laughs>
Ah. Uau. <laughs> Olha só. Exato. <chuckles> Sim. Claro. E, assim, vocês podem colocar 1 vez na semana: "Vamos ensaiar 30 minutos, que seja, pra receber sua vó no meio do ano e tudo". São coisas que o bacana disso é porque você mata 3 coelhos com uma cajadada só, né. Você consegue ter tempo pra você com o seu hobby, você consegue ter tempo para os seus filhos, e ainda você consegue inspirar com que eles estejam, assim, longe das telas, longe de rede social, pra tá também mais presente fisicamente. E isso é um tempo que com certeza vocês vão olhar assim, e vão falar: "Gente, valeu a pena", vocês vão tá muito mais unidos e conectados ainda mais, vocês vão ver. <chuckles>
Hum. Aham. Uhum. Com certeza. Eu acho que a música, ela conecta muito, e mais uma vez, assim, eu tinha um pouquinho dessa ideia, mas agora falando com você isso foi foi bem amplificado pra mim. Então eu quero agradecer muito o seu tempo, a sua paciência de entender, assim, a a minha questão familiar com a música, porque você foi você foi incrível, você realmente me trouxe coisas que eu precisava ouvir, pra abrir um pouquinho, ampliar um pouquinho a minha mente. Muito obrigada pelo seu tempo.
Claro. Sim. Ah. <chuckles> <chuckles> Eu que agradeço. Obrigado. Eu quem agradeço, tá bom. Até mais.